Скажи, что для тебя важнее: деньги, э, или, э, смысл работы?
Ты знаешь, у меня нет одного ответа на этот вопрос. Здесь всё зависит от ситуации, от того, э, сколько тебе лет. <chuckles> Потому что, а, когда вот начинаешь вспоминать свою юность, свою молодость, ты понимаешь, что, ну, в общем-то да, деньги, они в приоритете. Потому что тебе тупо хочется заработать на все свои хотелки. И потом уже, только спустя какое-то время, когда ты, ну, достиг каких-то материальных благ, ты начинаешь задумываться, а чем ты вообще занимаешься на работе. А есть ли в этом смысл хоть какой-то?
Мгм. Да. Мгм. То есть для тебя всё, э, зависит от именно, а, жизненного периода и также возраста, да? То есть у тебя всё в меня менялось, да, э? Сначала деньги были в приоритете, как ты сказала, по молодости. А как вот у тебя, э, сейчас поменялось?
Мгм. Я думаю, да. Э, да, да, да. Э, сейчас, э, ну, наверно, это связано с тем, что всё-таки, м, какой-то уровень достатка у меня есть. И нет такого, что мне нужно <grunts> каждый день думать о том, чем мне кормить завтра семью. Поэтому, конечно, я сейчас задумываюсь больше о смысле работы. А, о том, э, какую пользу я могу принести обществу. О том, как мне хочется гореть своим делом, а не просто делать его только ради того, чтобы сделать его и получить за это деньги.
Мгм. Понятно. А в
<grunts> Ну, это просто классическая пирамида Маслоу, да. Пока нижний этап, нижний уровень н не закрыться, э, ты не переходишь на следующий. А когда закрыты твои... потребности, э, базовые потребности, ты начинаешь уже о чём-то другом думать, размышлять, <chuckles> мечтать.
Мгм. Интересное сравнение, а, мгм. Ну, и о чём же ты думаешь сейчас? Вот на данный момент у тебя работа: ты ей горишь? Э, как у тебя там со смыслом работы?
Да, да. На мой взгляд, э, всё хорошо со смыслом. Потому что, ну, я действительно приношу людям помощь, пользу. Э, понятное дело, что они могут справиться без меня, но со мной-то, э, комфортнее, со мной-то лучше, э, доступнее, понятнее, да. То есть мне кажется, прям вот, м, я нашла, э, для себя то, что на данный момент мне подходит. А другое дело, что ты знаешь, может быть, в какой-то момент, м, м, это всё тоже потеряет смысл, потому что я решу, что это всё глупости, и что люди и без меня прекрасно справляются. Но не знаю. На данный момент- да. На данный момент это так, да.
М. Мгм. Но на данный момент у тебя так. То есть Мгм. То есть у тебя тоже у тебя вот ты сейчас сказала про то, что, может быть, ты решишь, что это глупость. И у тебя уже так было, э, с какой-то работой, с какой-то карьерой, что ты, а, горела, чувствовала себя востребованной, а потом как бы так, э, немножко, что ли, ну, разочаровалась и поняла, что, может, не то?
Мгм. Мгм. Э, ты знаешь, м, наверно, всё-таки, э, вот в в больше э, в большей части в приоритете всю вот мою жизнь были деньги. Поэтому вот, э собственно, то, чем я занимаюсь, почему я этим занимаюсь- это отходило на второй план. То есть я пыталась найти какие-то плюсы в этом, да, что "ой, это интересная область, ой, я здесь много нового узнаю для себя". Но так, чтобы именно гореть, гордиться тем, что я делаю, у меня не было. Ну, опять-таки, наверно, потому что это было неприоритетно.
Мгм. Но при этом при всём, э, у тебя не было такого ощущения, что вот да, ты зарабатываешь деньги, но тебя, э, в как бы эта работа, э, ч было ощущение, что она тебя гнетёт? Такого не было?
Ага. М. Мгм.
Что ты как время у тебя как будто, да, ты выб потому что работа, особенно если это на полную занятость, это очень хороший кусок твоего дня, да. И у тебя не было, что ты как-то как будто куда-то выбрасывала бессмысленно это время и только за это деньги получала?
Да, м. Слушай, ну, мне кажется, вот в такой ситуации не было, просто потому что я, может быть, сама себя пыталась в этом убедить, может быть, это действительно было так. У меня был, э, хороший коллектив, да. И я даже не про 1 место говорю. Я сейчас говорю про разные места. М, э, были более опытные коллеги, да. Знаешь, на которых я смотрела, т понимала: "Мгм, да, слушай, взрослеть, оказывается, не страшно, потому что вот можно быть вот похожими на них, и это классно, это здорово". Э, где-то у меня были даже дружеские отношения с коллегами. И, в общем-то, вот, э, с одной девушкой мы до сих пор дружим. Хотя прошло, вот слушай, не соврать бы, 20 лет. <laughs> М, э, ну, в общем-то, <grunts> да. И, м, ну, то есть как бы, э, мне кажется, э, человеческий мозг- такая штука, что, если вот всё плохо, он всё равно изо всех сил пытается найти ну хоть какой-то вот кусочек, э, положительного. Вот, вот, вот хоть маленький, да? Хоть какой-то плюсик вот в этой ситуации. Свой смысл, да. М, если я не могу изменить ситуацию, значит, я под неё подстраиваюсь. Значит, я изо всех сил нахожу плюсы в ней. Мгм.
М. <chuckles> Мгм. М, да, такой п приличный срок, н ага. Мгм, мгм. Свой смысл какой-то, да? Ну, адаптация такая происходит. Это очень, да, важно адаптироваться к ситуации.
Да. Но при этом я понимаю, что ведь, э, не все люди вот такие же, как я. Э, для кого-то деньги- это, ну, знаешь, такая более, м, глобальная вещь на века. И, в общем-то, они могут даже идти по головам, да. Не знаю, там: предавать друзей, э, какие-то не очень хорошие вещи делать. Лишь бы, ну, вот зарабатывать больше, больше и больше. И, н ну, видимо, у них, э, какая-то, не знаю, там другая реальность, да? И в общем-то
Мгм. По-другому устроены ма люди. И для них это не проблема.
Да, да. Да, да. Они видят, э, что-то другое, какие-то другие плюсы, зато они могут себе всё позволить, да. Зато есть ощущение, что они, знаешь, такие, может быть, э, более, ну, всемогущие. Потому что, ну, с ты же знаешь, что деньгами практически любую проблему можно закидать, э, купить решение этой проблемы. А без денег- ну, тут уже свои нюансы. <chuckles>
Да, конечно. А
Даже пог пословицы и поговорки у нас есть, да: не имей сто рублей, а имей
А имей сто друзей, да. <chuckles>
Э, ну, только, по-моему, наоборот: не имей сто друзей, а имей сто рублей, или нет? <laughs> Я вот уже начала запутываться.
<laughs> Не имей сто рублей, а имей сто друзей. <laughs>
Э, да, ну ты знаешь, вот не знаю. Не могу сказать, что, э, вот, ну, всегда можно рассчитывать на друзей. Вот если честно. Я бы иногда предпочла иметь всё-таки деньги и решать свои проблемы самой, чем, знаешь, полагаться на друзей, просить их. И потом, ну, они же тоже могут отказать. У них же тоже могут быть, э, какие-то нюансы. Мгм.
Мгм. Сама, да? Мгм. Конечно, там ситуация по-разному может развернуться. Надеяться, а, часто приходится только на себя. А вот, э, сейчас, э, вот ты сказала, у тебя на данный момент совпало, да, что ты делаешь, э, что-то, то, что ты себя чувствуешь востребованной. Э, ты делаешь что-то по душе. А у тебя это совпало также с финансовой частью вопроса? То есть, э, у, м, есть ли была ли у тя когда-нибудь такая идеальная работа, когда и по деньгам здорово, и горишь на работе, и всё по душе?
Мгм. Слушай, ам, скажем так, не до конца, но вот в перспективе есть куда стремиться, да-да-да. То есть там, в принципе, будет очень всё замечательно, если, ну, я с наработаю опыт. А, поэтому э, э, с другой с э, с это и привлекает дополнительно вот в, э, моей области, что не только мне нравится смысл, да, своей работы, что он есть и он мне приятен. Но и что и, м, поощрение финансовое тоже, оно в перспективе тоже очень приятное. Это, мне кажется, с самое главное, м. <chuckles> Со всех сторон. <chuckles>
Мгм. Есть куда стремиться ещё. Мгм. Мгм. Ну, то есть мотивация такая довольно, мгм, такая серьёзная, такой стимул, да. Ну это на самом деле, а, э, как ты считаешь, э, редкость в нашем мире, а, когда, э, в и по душе работа, и финансово совпадает? Потому что очень часто люди работают или, вот так сказать, да, или по душе, но денег там особо нету, или, наоборот, деньги есть- и и не по душе. Иногда просто люди вынуждены во многих странах, там, скажем, особенно, да, третьего мира, как говорится. Они просто должны работать, просто чтобы прокормить семью и как-то просуществовать, и там уже очень часто не до смысла. Мгм. Вот как ты думаешь, это часто такое бывает, что совпадает прямо всё, или это редкость?
Мгм, мгм. Не до смысла, мгм. Ты знаешь, мне кажется, что вот в современном мире этого становится больше. Э, даже вот если мы обратим внимание на поколение наших родителей, там, мне кажется, редко когда задумывались о смысле работы. Тогда важно было, ну, устроиться на работу и, в общем-то, хоть какие-то деньги зарабатывать. Там в принципе не стоял вопрос о том, чтобы, э, нравится тебе это, не нравится тебе, приносишь ты смысл, не приносишь. М, мне кажется, даже сама повестка общества была такая, что там всякая работа важна. Ну, ну, не знаю. Мне кажется
Мгм. М, мгм. Да. Мгм. Если мы говорим о таком советском, да, пространстве, что, а, лю любая профессия, она уважаема, будь ты дворник, будь ты профессор.
Да-да-да. Ну ведь м С одной стороны- да, но с другой стороны, ведь нужен, чтобы этот смысл был лично для тебя смыслом. Не просто там общество тебе го твердит о том, что, э, дворник- это тоже классная, важная работа. Но и чтобы ты понимал, что "да, мне это нравится, и я действительно чувствую, как я проношу, э, ну, с помощью этой работы какой-то смысл себе, обществу и так далее". Мне кажется, всё-таки об этом, ну, меньше задумывались. Это сейчас, м, опять-таки, в силу того, что, ну, мир меняется и больше возможностей, гибче мир становится, люди сами тоже, м, готовы подстраиваться. Гра тот же график, да.
Мгм. Мгм, мгм. График. <laughs> Да в да, можно, уже столько работ из дома, когда ты уже можешь выстраивать, да, свой график. Мгм.
Можно совмещать, менять с большей лёгкостью. Если ты вдруг разочаровался в чём-то одном, перейти в какую-то другую сферу. Всё-таки раньше это, м, маловероятно.
Профессий стало больше, обучение стало такое, да, э, не обязательно. Мгм, мгм, мгм.
Более доступное. Мгм. Может быть, не такое качественное, не такое прям погружающее тебя прям вот в глубины недра направления, но тем не менее. Люди же тоже, ну, перестраивают свою жизнь, пройдя какое-то короткое обучение. И дальше всё уже на практике познают. Почему нет?
Да. Мгм. Конечно. Да, да. Да, это всё в гораздо более ща сейчас стало доступно. А, конечно, если ты какой-то очень крутой узкопрофильный специалист, там необходимо, да, или огромный опыт, или такое очень серьёзное обучение. Но, э, вот, э, соглашусь с тобой, что сейчас довольно легче стало, а, в лавировать, м, да, между какими-то профессиями, переходить из одной профессии в другую, если что-то, да. И, э, как говорится, никогда не поздно, можно профессии менять и, э, в, э, там не только в 20, да, и в 30, и в 40, и в 50, и и и и дальше. Да, да, мгм. Мгм, да.
Мгм. Мгм. Да. И так далее. <chuckles> Пока пока есть желание что-то менять. Это точно.
А то есть, э, вот ты сказала, у тебя ещё не не предел. Ты ещё вот дальше стремишься. А ты задумывалась, что н ам, ты будешь как-то ещё раз менять свою профессию? Или пока ты вот у тебя такая цель, э, ты идёшь, чтобы вот достичь, да, такого идеального, чтобы финансово это было прямо супер?
Мгм. Мгм. Слушай, ну, опять-таки, э, если, например, м, э, рассматривать, что сейчас я наёмный сотрудник, а в перспективе я могу стать владельцем своего бизнеса, пусть маленького, но бизнеса. Если вот это считать тоже, ну, какой-то сменой направления, то окей, она в перспективе возможна. Но с другой стороны, это же будет по сути дела, э, то же самое направление, да? Просто ты будешь сам себе хозяин, а не подчиняться кому-то. Э, и соответственно нести, э, все риски, всю ответственность на себе.
Мгм. Businesswoman. <chuckles> Мгм. Мгм.
Ам, не знаю. По пока, наверно, на лет ближайшие 10-15, я пока этим горю, я пока хочу этим заниматься. И в общем-то нет, пока я даже не вижу, на что другое хочу и могу поменять, <chuckles> если честно.
Мгм. Ну, такая, да, долгосрочная у тебя такой взгляд: 10-15 лет. Это, э, так <chuckles> действительно горишь. Да, немало. А ты бы хотела, э, вот, э, с пс работать сама на себя? Э в это тебя, так сказать, не а а твой пыл не остужает, а, наоборот, ещё придаёт тебе сил, что вот работать н на саму себя хочется?
Не мало. <laughs> Ну, у меня дейс Ага. <exhales> Ой. Немножко отпугивает, потому что, ну, действительно, тогда в твоих руках абсолютно всё. Все риски, вся ответственность. И, наверно, пока я ещё к этому не готова, вот, э, если честно. М, возможно, через какое-то время я созрею и буду к этому готова. Пока я опасаюсь этого. Я, наверно, такой, вот знаешь, долгодум. <chuckles> Мне надо долго подумать, собраться, попланировать всё это, повзвешивать, как-то там, не знаю, списки плюсов-минусов написать. Э, чтобы всё-таки вот знаешь, э, решение было не спонтанным, а таким осознанным, да, когда вот я
Ага. Мгм. Ну да, ты серьёзно подходишь к этому вопросу, потому что действительно, э, риски-то довольно большие. И плюс, если что-то пойдёт не так, это действительно может как-то, вот как ты думаешь, повлиять на твоё, ам, отношение, что вот, э, да, как-то остудить твой пыл, и смысл работы у тебя начнёт так немножко пропадать.
Мгм. Конечно. Ну конечно. <chuckles> Ну, наверно, всегда обидно, когда твои идеи не выгорают, да? Когда ты, ну, не успешен, да? Когда ты проваливаешься. И это может вогнать в такую <chuckles> яму эмоциональную. Не очень этого хочется. И поэтому, наверно, надо решаться на что-то, когда ты, ну, всё-таки уверен в успехе. Веришь в то, что ты этого сможешь.
Мгм. Да. Мгм. Мгм. Да, согласна.
Чем вот когда ты такой: "Ну, не знаю, ну, возможно". <chuckles>
<chuckles> Плюс ещё, когда берёшь всё на себя, там и финансово может пойти что-то тоже не так. Это всё, конечно, нужно просчитать наперёд. Э, поэтому это действительно такое, может быть, совсем не простое решение. Но, вот ты сказала, собираешься гореть ещё 10-15 лет. За 10-15 лет все списки, плюсы, минусы, я думаю, составятся.
Да, кстати, да. Мгм. <laughs> Это точно. Да, время есть <chuckles> взвесить всё. <chuckles>
Да. Время есть, да? <laughs> Да. А, хорошо. Э, спасибо тебе огромное за замечательную беседу. Было очень приятно с тобой, э, пообщаться на такую тему, э, н непростую. Действительно, такой выбор-то непростой. И н надеюсь, что, э, у тебя всё сложится.
Окей. Да. Спасибо большое тебе. Мне тоже было приятно поделиться своими мыслями. Спасибо.
Пока-пока.